Iya, kurang lebih, karena kebetulan juga aku anak tunggal kan, jadi itu make sense kan, masuk akal kan. Iya, jadi aku juga ngerti kenapa mereka juga kayak gitu, karena, ya, aku anak satu-satunya kan. Tapi di satu sisi, ya, aku juga pengen menjalani hidupku dong, aku juga punya punya jalan hidup, gitu, kan, yang pengen aku coba. Aku aku ngerti aku ngerti banget, maksudnya kayak mereka takut aku takut salah ambil ja apa, salah ambil jalan, gitu kan, aku takut eee, mereka takut aku jatuh nanti di tengah jalan atau gimana atas pilihanku sendiri. Cuman, ya, itu, aku juga nggak kucuk-kucuk asal asbun doang, gitu loh, me memilih jalan itu, aku juga punya pertimbangan dong pilih jalan itu, gitu. Gitu, Mbak.
Oh, gitu, oke oke. Mmm. Mmm, oke. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Mmm. Iya, mhm. Mmm, pernah melibatkan ini nggak, pihak ketiga yang netral, gitu?
Pernah pernah, sering banget sering banget, karena kan aku juga iya, aku juga kayak ngerasa aku takut nanti ternyata ini aku, nih, yang terlalu ke apa, egois, atau aku yang terlalu, mmm, keras gitu sama diriku atau kayak aku yang terlalu nggak mendengarkan mereka. Nah, aku aku tanya dengan orang ketiga ini, kayak, "Coba menurut kamu gimana, deh? Apa mungkin aku, ya, yang terlalu s ini, ya, apa namanya, jelek, gitu, ngambil langkahnya, gitu, coba coba kasih aku saran," gitu. Sering sering dan, ya, mmm, sejauh ini, eee, apa pun yang aku apa, apa pun yang aku pilih, apa pun yang aku bilang itu, tuh, si yang orang ketiga ini juga yang kayak, "Menurutku wajar, sih, gini gini gini juga." Tapi mereka juga nggak menutup kemungkinan ya untuk nasehatin aku juga, "Tapi kamu harusnya gini gini juga, sih." Gitu. Ya, aku juga dengerin, gitu. Ya, namanya manusia, Mbak, ya jadi kayak ada apa, ya, udahlah belajar aja, gitu. <chuckles> Aduh.
Kal pernah. Sering. Mhm mhm. Mhm. Ja heeh. Mhm, mmm. Mhm. Mhm mhm. Iya, mmm. <chuckles> Iya. Tap ya, berharap semuanya nanti, suatu saat nanti bisa orang tua berubah, ya, Kak, ya, seperti itu. Heeh, nanti juga Kakak kan makin dewasa juga, eee, pemikirannya juga akan terbuka, begitu. <chuckles> Heeh, iya, mhm.
Mhm mhm. Iya, benar benar. Betul. Benar benar benar. Amin amin. Sebenarnya baik, sih, ak aku suka dengan didikan orang tua aku, karena, ya, ini kenapa aku bisa terbentuk punya pemikiran kayak gini, punya prinsip kayak gini, tuh, kan ya gara-gara didikan dari mereka juga kan, karena kan aku tau keluarga, tuh, adalah faktor pembentuk utama, gitu, yang paling maksudnya iya, yang paling-paling, tuh, keluarga, gitu, yang ngedidik, maksudnya yang pun yang ngebikin kita jadi bik mmm, s punya sudut pandang kayak gini, gitu. Jadi, ya, nice, deh, gitu. <smacks lips> Normal kok kalau ada konflik gitu-gitu, yang selama masih bisa kita handle aman, sih, menurut aku, gitu. <chuckles> Menarik banget, nih.
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya. Betul, heeh. Mhm. Iya, mhm. Iya. Asal, ya, s heeh, asal jangan jadi ini aja, ya, maksudnya kayak perseteruan yang besar kayak gitu. Kayaknya, kalau antar anggota keluarga kalau ada perseteruan yang besar itu jatuhnya nggak enak, sih, apa, mhm mhm.
Iya, benar benar. Benar benar benar, benar. Aku aja jujur ketika debat kayak gitu aja udah lumayan sedih, loh, Mbak, karena kayak, loh, kok jadi gini, ya, kok jadi begini, gitu, padahal kan maksudnya pengen, ya, baik-baik aja, lurus-lurus aja, gitu kan, ya. Ya, gitu deh. <chuckles> Sejauh ini aman sih, mhm.
Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. <chuckles> Tapi Kakak ini kan, nggak nggak maksudnya nggak terluka kan Kakaknya?

Halo, selamat malam, Mbak.
Ya halo selamat malam juga. Gimana kabar Kakak malam ini?
Baik, alhamdulillah. Mbaknya sendiri gimana nih kabarnya, kalau boleh tahu?
Sehat Kak, eee, jadi, eee, sambil melepas lelah, ngobrol-ngobrol gitu.
Mhm, alhamdulillah ya. Mhm hmm. Eh, iya lagi tepat banget lagi nih aku juga capek sih habis pulang gitu kan ya kayak kayaknya butuh yapping, butuh berbicara, butuh berkeluh kesah gitu-gitu, kayak sharing-sharing. Enaknya kita, eee, mau sharing itu sharing apa ya Mbak ya?
Oke. Mmm. Mmm. Oke, eee, mungkin kita sharing atau berbagi tentang konflik ya Kak ya. Kan, eee, sehari-hari kita pasti pernah berhadapan dengan konflik, mau itu yang kecil ataupun yang besar. Mmm. Nah, eee mmm, kenapa tuh?
Oke oke oke menarik-menarik. Mmm. Betul, betul betul, betul benar benar aku juga heeh. Gimana gimana? Lanjut lanjut Mbak lanjut.
<chuckles> Oke oke. Nah, eee, menurut Kakak kenapa sering kali masalah kecil itu bisa jadi berlarut-larut dan makin rumit Kak? Jadi, eee, yang tadinya hanya konflik kecil, masalah sepele, terus, eee, kok jadi malah melebar? Kayak gitu, Kak.
Mhm. Mmm. Mmm iya ya ya. Mmm, kalau ditanya <clicks tongue> kenapa konflik kecil bisa jadi besar, itu menurutku karena ini sih, karena ya, mmm, salah satunya, enggak salah satunya sih, dua-duanya tuh kayak nggak ada yang mau ngalah, <clicks tongue> pertama. Terus ngerasa ngerasa kayak, apa ya, kita kan kalau lagi tersulut emosi Mbak ya, kayak pastikan ego ya, pasti kan det di situ ada ego kan, masing-masing gitu kan. Cuman, ya balik lagi mungkin juga karena faktor dia juga nggak dewasa gitu. Kalau kita dewasa kan kita pasti bakal memperkecil masalahnya kan, bukan justru malah bikin jadi masalah besar gitu kan. Kita kan di sini kalau ada masalah pengennya, kan nemuin solusinya gitu kan. Bukan malah pengen siapa yang benar, siapa yang salah, bukan gitu kan. Nah itu menurutku kenapa bisa konflik kecil jadi besar ya karena terus-terusan di apa ya, digoreng terus terus kayak nggak ada yang mau ngalah terus kayak ngerasa opini dan, mmm, yang dia paling benar gitu sih menurutku, gitu. Kalau menurut Mbaknya sendiri gimana tuh?
Mmm. Mmm. Mmm. Oke. Mmm. Iya. Mmm. Mmm. Iya. Mmm. Mmm. Iya. Mmm. Oke. Mmm. Oke oke.